अ, देखिए कुछ चीज़ें बिल्कुल सही है अगर अ, तजुर्बे की बात अ, स की जाए। देखिए अ अ, माता-पिता जो है, वो अपने हिसाब से अ, यही चीज़ सोचते है कि ज़िंदगी सहूलियत की तरह से किस तरह से चलेगा, आराम से किस तरह से ज़िंदगी चल सकती है। ठीक है ये उनका सोच है, जो ग़लत बिल्कुल नहीं है, हालाँकि ये पीढ़ी भी यही चाहती है कि ज़िंदगी सही तरीके से और आसान तरीके से चले, लेकिन दोनों का तरीका ग़लत है।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। सोच। हुँ, हुँ। आसानी से चलती रहे, जी। अच्छा।
ठीक है? अब वो जो तरीका सोचते हैं वो तरीका आज के समय में मुमकिन नहीं है और आज के समय का जो इंसान सोचता है वो तरीका पिछले ज़मा पिछले ज़माने में मुमकिन नहीं था। तो अब क्या हो गया है ना अ, अब प्राथमिकताएँ क्योंकि बदल गई हैं, जैसा मैंने कहा है कि इंजीनियरिंग पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अ, आप नए-नए स्किल्स कैसे सीखते हैं। अभी अभी, घुमा फिरा के बात आ जाती है कि ज्ञान भंडार से काम नहीं चलेगा दोस्त। अगर आप अच्छे हैं किसी भी विषय में अच्छे हैं, तो वो आपको साबित करना पड़ेगा। हर एक क्षेत्र में, देखिए कितनी ज़्यादा आपके अंदर क्षमता है क्योंकि अ अ, किसी को भी अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, तो अगर लेकिन मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे हटाने के लिए दूसरा व्यक्ति हमेशा खरा खड़ा होगा। है ना? तो य ये चीज़ होती रहती है, तो उस हिसाब से प्राथमिकताएँ बदलती है। तो अ, ब अभी क्या हो गया क्योंकि मैंने स्किल्स की बात की जो पहले नहीं होता था आज के समय में है, मान लीजिए पहले अगर कोई गिल्ली डंडा खेल रहा होगा या कबड्डी खेल रहा होगा कोई अपने घर वाले कोई बोलता नहीं होगा की आप जाके कबड्डी खेलो और नेशनल लेवल प्लेयर बन जाओ। ठीक है? मतलब अ, द 100 में से शायद हा अ, ह मतलब एक घर शायद आपको मिल जाए जो कबड्डी के लिए हाँ कर दे। लेकिन आज की तारीख में मैं कबड्डी का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारा ग्रामीण खेल है, हमारा भारतीय खेल है, लेकिन लोग उतना ज़्यादा सराहते नहीं है शहरों में। लेकिन फिर भी कबड्डी आज की तारीख में अगर कोई अच्छा खेल सकता है, तो शायद किसी बड़े पैमाने में जा सकता है। ज़ ज़रूरी ये है कि आपके अंदर स्किल कितनी है? आपने उसके लिए मेहनत कितनी अच्छी करी है, किसी अच्छी जगह से आपने गाइडेंस ली है या नहीं ली है? आपको पता होना चाहिए कि आपको उस विषय में कितना रिसर्च किया है? कोई अ अ, ब मतलब अवसर किस तरह से हैं, अगर आपको ये सारे तरीके पते हैं, पता है जो एक साधारण इंसान को ना पता हो, तो ज़रूर आप उस अ, मतलब क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक डिफ़रेंस रहता है।
मुमकिन नहीं है, बेशक। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जी। हुँ, हुँ। जी। स्किल डेवलपमेंट बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ गया। जी, जी। हुँ, हुँ। हमेशा तैयार है, बिल्कुल बि बहुत अच्छी बात कही कि जी, जी। समझ गया। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बेशक़ बेशक़ बेशक़। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ गया। जी। हुँ, हुँ, हुँ। कराते नहीं है। बेशक़ बढ़ सकता है। बेशक़, बेशक़, अच्छा। स्किल हो। समझ गया सम जी। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ गया। जी। अच्छा मुझे बताइए कि अ, हमने बात की कि अभी शुरुआत में आपने कहा कि विकास की जो दर है, वो धीमी रही है शुरुआत से, फिर सन 2000 के बाद विकास की दर तेज़ हुई है। मुझे बताइए की सन 2000 के बाद जिस प्रकार से विकास की दर बढ़ी है, क्या सोच की दर भी उसी रफ़्तार से बढ़ी है?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल।